Ho preso insomma ho iniziato a prendere delle lezioni proprio per, sia stare bene, sia affrontare bene anche il discorso dello sci, perché comunque è uno sport che, se non sei in forma, è un attimo tosto.
Certo. Eh sì, è un attimo che ti ritrovi con le ginocchia andate.
<chuckles> Esatto. E e tutto questo ha avuto un effetto catena, sulla mia vita proprio. Ho iniziato a, mhmm, organizzarmi meglio a livello economico, a mangiare bene, perché comunque se fai tanta palestra e poi mangi male e non dormi, perdi metà del lavoro.
Mh-mh. Chiaro.
Quindi diciamo che, ecco, banalmente, questa questo momento qui mi ha mi ha un attimo proprio è stato come un "uno schiaffo", tra virgolette, che mi ha risvegliato da
Mh-mh.
da un una sorta di ipnosi, no?
Eh sì, è stato cioè, d da come da come lo descrivi c'è stato proprio un prima e un dopo. Dopo di quello, praticamente, come se si fosse rimesso in moto tutta una cosa. Ma senti, mi è venuta una curiosità mentre mi parlavi di questa cosa, perché mi hai detto che prima di questa settimana bianca tu eri molto, forse troppo, focalizzato sul lavoro. Ora, uhm, ade dopo quella settimana lì, come hai cercato di riequilibrare un attimo il l'e mhmm, punto, ehm, l'equilibrio vita privata e lavoro per l cercare anche di stressarti meno?
Vai. Eh, ho cercato, in primis, di organizzare i miei tempi, i miei orari, ehm, e la mia vita a livello lavorativo e non. Ho cerc perché comunque sono un libero professionista, non ho degli orari, non io il lavoro, me lo cerco, me lo organizzo, quindi posso anche organizzarmi il tempo libero, no, quindi la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella di
Mh-mh. Okay. Okay.
ehm, darmi dei innanzitutto dei giorni per da dedicare a me stesso, cosa che prima non facevo; quindi anche il
Mh-mh. Ottimo. Lavoravi tutti i giorni?
Prima lavoravo più che potevo, poi quando finivo di lavorare andavo a fare, insomma andavo con stavo con amici e robe, però non nulla di sano insomma, sicuramente; cioè lavoravo poi per andare a a bere, andare a insomma
Mh-mh. Chiaro. M okay. Insomma cercavi di distrarti però in maniera un po'
Di distrarmi, sì, però in un modo non sano e e ci sta 1 volta, 2, ma, dopo un po', ehm, non non va bene. Quindi, prima cosa, ho riorganizzato proprio la mia settimana. Già dalla domenica mi dico: "Okay, questi 4 giorni spingo, lavoro duro, faccio quello che devo fare, gli altri 3 giorni li dedico a me. 2 vado in palestra, uhm, il terzo non so, porto avanti un mio hobby, qualcosa che mi piace, esco, sento un amico, andiamo a fare una passeggiata, eccetera, eccetera.
Mh-mh. No, chiaro, chiaro. Ho capito cosa intendi. Mh-mh. Mh-mh. Ottimo. Quindi un po' prenderti cura di te.

Allora, mhmm, <smacks lips> un momento che mi ha cambiato molto, e mi fatto soprattutto capire tante cose di me, ehm, è stato a febbraio di di quest'anno inizio di quest'anno. Allora, premessa: mhmm, venivo comunque da un periodo in cui, avevo un attimo "smarrito", tra virgolette, la la retta via, no, la bussola. Nel senso che, mhmm, non non investivo molto su me stesso, sulla salute, lavoravo e basta, in maniera un po' frammentata, non riuscivo a organizzarmi bene, insomma, anche le relazioni non andavano benissimo. È un pe un periodo proprio di di apice di stress diciamo, no?
Mh. La strada. Mh-mh. Okay. Okay. Chiaro.
<coughs> Ehm casualmente, inso mio padre mi propone di di andare in settimana bianca co con mia sorella a febbraio a febbraio. Ehm, sempre sciato noi, f fin somma, fin da piccolo, ehm soltant sì, sì, diciamo che era una tradizione di famiglia, andata poi persa, chiaramente, come spesso accade con le tradizioni. Quindi erano 6 anni, io che che che non sciavo, no?
Ah! Okay. Okay. Quindi era proprio una tradizione di famiglia? Okay. Certo. Mh-mh.
Ehm, avevo gradualmente un attimo smesso, vuoi un po' per i prezzi, vuoi un po' perché la vita cambia, ecco, eccetera eccetera. Quindi nulla, organizziamo questa questa settimana bianca
Chiaro.
ehm all'inizio panico chiaramente, perché ho detto: "Oddio, non sarò più sciare, sarò un disastro." <chuckles> Quin
<chuckles> Okay. Non non non avevi prenotato, magari, da fare qualche lezione? Per riprendere?
Ma in realtà no, perché ho, mhmm ho sciato tanti, tanti, tanti anni quando ero piccolo <clicks tongue> eh, un pochino sì. Ho detto: "Dai, qualcosa mi dovrò ricordare, speriamo di non dover riprendere le lezio"
Ah, okay, okay. Dai è è come andare in bicicletta alla fi <chuckles> Una questione d'istinto alla fine.
Sì, esatto. E, devo dire invece, che con enorme stupore

Allora, inizialmente mi sentivo un attimo solo in questo, perché non è mai facile coinvolgere persone i un qualcosa di nuovo, di diverso che s spaventa un po', no, os: "Andiamo in montagna, andiamo a fare un trekking, che è bel tempo a primavera"; "Eh, sai boh, vedo, guardo, uhm, capisco", quando in realtà, <scoffs> uno non che poi fa ridere perché sono riuscito a portare
Oka <chuckles> Sì, di faticoso. <chuckles> Oh.
dopo un po' di tempo, degli amici s c che che che sciavano a loro volta e a qualcuno ancora mi ringrazia oggi, quando lo becco, e e mi detto di tornarci insiem quindi, allora, all'inizio non è stato facile, ehm, sono stato un po' da solo, però piano, piano ho cercato anche di coinvolgere amici che è ovvio non puoi cambiare le persone e i gusti, però guardandomi intorno, piano, piano, ho capito chi, più o meno, <chuckles> era come me, no? Sotto, sotto. E poi, è anche una scusa, magari, per farsi amicizie nuove, no? Non so sicu
Bello, molto bello questo. Oka <chuckles> No, chiaro. Mh, questo sì, è vero. No, però è è bello che comunque le le amicizie che hai costruito non eran delle amicizie che ti volevano soltanto per com'eri in quel momento lì, quindi, magari, in u una situazione in cui non non stavi bene, ma ti hanno un po' seguito, anche in questo tuo percorso di di benessere, di ricerca del benessere. Questa è una cosa molto bella.
Certo, sì, sì, se no non sarebbero miei amici. <laughs>
No, certo, però a volte noi non lo sappiamo, quando conosciamo le altre persone.
Eh, no. No, no, po per fortuna son persone che conosco da tanto, quindi non ho avuto neanche paura di, non so, proporre qualcosa di di diverso dal solito, anzi, mhmm, per la maggior parte è stata accolta bene come cosa.
Mh-mh. Certo, certo. E la tua famiglia come l'ha presa? Immagino bene, saran stati felici.
<chuckles> Allora, i io stando a Milano insomma, i miei sono a Perugia, ancora non è che "non ci credono" "propriamente" <chuckles> tra virgolette, no? Quindi
Okay. Ah, <chuckles> vabbè, dai, ti vedranno di nuovo tutto super in forma questa quest'inverno e ti crederanno.
Esatto, esatto. No vabbè, a parte gli scherzi, son contenti, son molto contenti e e spingono a loro volta e mi supportano al 100% in questo, quando possibile, quindi anche questo, ulteriormente, è è un qualcosa in più che mi sprona ad andare verso questa strada.
Ottimo. Certo, eh, beh, è stato veramente un cambiamento super positivo, mhmm, mi faccio veramente, mi non mi devo complimentare, perché ci vuole tantissima tenacia per fare una cosa del genere.
E Sì, sì, è ancora in corso, ovviamente, non mi sento arrivato ma s felice sì.
Vabbè, però già è un anno di cambiamento, quindi, insomma, bravo. E, tra l'altro, ti ringrazio per questa conversazione perché è stata molto motivante e molto interessante.
Sì, 1 annetto.